Et heu, est-ce que, heu, tu mets aussi du coup, heu, tu sais une chemise noire ouverte ou sinon, heu, des chemises, tu sais avec des grands grands cols par-dessus des, heu, des vestes ou pas du tout?
<chuckles> Non non, j'irai pas jusque là, heu, il y a quand même des limites, mais heu, mais c'est vrai que ouais, ouais, c'est vrai que voilà tout le tous les accessoires aussi avec, non, non, j'ai je pense que, heu, après voilà, cette af cette façon de s'habiller vraiment classe, heu, moi ce qui m'a marqué, c'est aussi ouais le le le le le <tsk> le style vestimentaire, heu, où on met le costume tout en blanc, heu, c'est quelque chose aussi, heu, qui m'a vraiment aussi, heu, marqué par exemple, voilà, j'avais, heu, pour un mariage, heu, d'un de mes amis, j'étais vraiment habillé tout en blanc et puis, heu, ils ont fait référence au film et heu, c'était c'était un peu ouais, ouais, c'était drôle. <chuckles> Ouais, c'était c'était, heu, ça partait vraiment là-dessus et puis, heu, voilà, c'était petit un petit un, heu, plaisir personnel, mais voilà, je vais pas vraiment, heu, me me déguiser parce que ça, ça serait un déguisement vraiment, heu heu, c'est c'est c'est c'est propre à lui. Heu, c'est ça a vraiment influencé vraiment ma façon en fait de, plus de voir les choses. C'est vraiment ce côté charismatique, il y a ce film-là, mais je peux te parler aussi de d'autres films aussi qui ont influencé, heu heu, films ou série aussi qui a influencé, heu, ma façon de m'habiller, heu, je pense à Peaky Blinders, heu, vraiment, heu, ça se passe dans un, heu, dans une époque, voilà, heu, à Birmingham ou ou heu, on voit l'élégance qui prime dans la série avec que des personnages exotiques, heu, avec Cillian Murphy, avec Tom Hardy, entre autres et et et d'autres, heu, d'autres acteurs qui ont pris part à la série, heu heu, donc heu, voilà, c'est c'est c'était assez, heu, c'était assez marquant pour moi, heu heu, il y a aussi la série Breaking Bad aussi, heu heu, où on voit en fait toute la métamorphose de, heu, de de Walter White, heu, qui qui qui qui est ce prof de chimie un peu timide, heu, qui s'habille un peu à l'ancienne, vraiment qui fait vraiment ancienne école avec ses ses vêtements vraiment de profs, heu, voilà, c'est c'est vraiment caricatural et puis au fil du f au fil de la série, heu, on voit vraiment un changement, heu heu, ben dans le comportement, c'est indéniable, mais aussi dans le dans le style de de de de choisir ses vêtements, heu, s le petit chapeau, voilà, c'est et même et même, heu, la la la coupe aussi qui qui qu'il a eu à la fin donc c'est c'est c'est un c'est un ensemble de choses en fait qui qui qui qui mettent en haleine le le la série.
<laughs> Avec un cigare, heu, <chuckles> dans la bouche. <chuckles> <laughs> Oui. Ouais. C'est vrai? <chuckles> Ils savaient. <laughs> Oui. Bien sûr, ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. C'est vrai. Mmh mh. Mouais. <chuckles> Ouais. C'est vrai, oui. Ah carrément. Mmh mh. Qui évolue <chuckles> c'est vrai, tu as raison. <chuckles>